Mm, naku sa totoo lang ah, yung tagumpay ay ano yan eh, kumbaga mahabang proseso talaga yan, eh. Minsan nga di ba sabi ang tagumpay nasa dulo na. Pero alam mo minsan samahan mo nalang din talaga ng ano eh, yung kumbaga alam mo yun nae-enjoy niyo yung proseso. At kumbaga hindi talaga yung sabihin mo talagang ah, alam mo yun? Kasi siyempre pagka negosyo sabi talagang kailangan madibdiban talaga na pagpaplano, pag-iisipan, kailangan talaga eh, magsi sit-in talaga para alam mo yun, kung ano yung mga goals ganun. At yun nga, sa totoo lang yung ano naman tagumpay kailangan talaga eh, ah, ang diyan sa proseso ng inyong negosyo eh, kailangan talaga nae-enjoy mo yan eh. At iliban pa diyan alam mo sa totoo lang, kung sabi mo nga eh, yun nga wala kayong ah, background tungkol sa business. Alam mo minsan ano yan eh, ano ba? Nakalakihan mo ba yan yan negosyo? Let's say yung magulang mo ba negosyante? Or else if not alam mo marami na din talagang mga online courses or trainings na maaari kayong attenan. At sa totoo lang meron din talagang mga libre di ba? At yun nga sa totoo lang sa bansa ng mga Pilipinas meron na din talagang yung mga palibreng mga pag-aaral eh. Kung na nababasa na aware ka ba dun? Yung mga ah, let's say, mm, ah, oo oo yun kasi di ba libre yun. Pero kung yun nga lang kung gusto mo lang din talagang ah, mag-invest talagang gusto mong maging negosyante for life, eh kung gugustuhin mo talagang mag-aral eh baka makakuha ka naman ng mga scholarship kahit papaano, or yung mga madalian lang na kurso para kahit papaano magkaroon ka ng ideya eh. Di ba? Ah dun naman sa bogus bogus at dun sa bogus bogus naku talaga naman, proseso din yun at yun nga alam mo sabi let's say yun sa face Facebook page niyo, minsan alam mo yung pagka halimbawa mo may bumili eh maaari mo silang ihikayatin na mag-review, mag-leave ng review base dun sa pagkakabili nila, ano ba yung pakikipag-usap sa inyo, yung ganun. Papaano ba naging smooth ba yung ano negotiation niyo, yung mga ganun, ano ba paano yung delivery. Di ba? Kumbaga from there ay makikita nila kung gaano ba ka-trusted yung inyong ano, ah, negosyo o yung ah, page ninyo.
Mm. Mm. Mm, okey. Mm. Oo okey. Mm. Hmm ac actually hindi. Sa TESDA ba yan, yung mga ganun? Okey. Mm. Okey oo noted yun ah. Mm. Ay totoo.